Oh iya, iya maksudku ngerti soalnya, kan, kalau yang lemot itu, kan, dia apa, ya, ibaratnya adalah dia kayak apa, ya, emang salah kerjaannya, cuman, ya, kayak enggak sengaja gitu kan jadi kalau misalnya kayak ngomelin juga kadang gimana gitu, kan, ya, karena, ya, takutnya ntar dia malah kayak ngelakuin hal yang sama gitu, kan, ya. Jadi, eee, iya sih mungkin kalau kayak pengen mengambil barang dari suatu tempat itu bisa kayak nyoba hal yang tadi gitu, kan, ya, tapi kalau misalnya untuk tugas-tugas lain iya, itu mungkin, Mas, harus kayak apa, ya, mungkin kayak mendelega
Iya bet Iya. Mengajarinya secara langsung apa gitu, ya?
Eee, mungkin enggak mengajarin, ya, lebih kayak, eee, menyuruh kayak kepala tokonya mungkin untuk kayak bener-bener jelasin ke bawahannya gitu, kan, ya. Iya, jadi mungkin biar Masnya itu iya, karena, kan, Mas hanya ini, kan, sebagai espiv SPV gitu, kan, ya, bukan yang kayak, ya, langsung gitu. Jadi mungkin kalau, Mas, kayak mendelegasikan kepala tokonya itu untuk kayak jelaskan secara rinsi secara rinci apa yang harus dikerjain, mungkin itu bakal lebih mudah gitu bagi Masnya.
Pertukaran oh, iya. Ya, heeh, punya kepala toko, kok. Iya. Ya, oke, deh, betul sarannya tadi aku pegang kepala tokonya ajalah pokoknya kalau tim tokonya lemot kepala tokonya ajalah yang aku omelinlah, biarin dia yang uruslah, heeh. Daripada aku yang ngurusin 1 toko 10, eee, 1 toko 1 orang berarti kalau ada 10 toko 10 orang dong diurusin, mending, eee, tokonya aja yang aku pegang, kalau toko ini iya iya iya piranda gitu ajalah, ya, pokoknya oke makasih, Mas, nanti intinya memang kepada tokonya yang aku pegang tapi kalau yang bermasalah aku sendiri yang langsung pegang, oke, makasih banget sarannya itu dan itu, ya, dan apa saran la la lainnya tadi juga itu ngebantu aku banget untuk membuka inspirasi gitu, ya, cara menangani orang-orang ini supaya tim aku jadi efektif, aku ngerasa terbantu banget terima kasih aku pamit dulu, ya, Mas, ya.
Nah iya gitu aja. <laughs> Iya. Iya makanya, kan, daripada pusing gitu. Heeh.